Trời ơi, kiểu như á, bạn ơi, ngày nào nha mình cũng cảm thấy rất là bận luôn á. Nhưng mà cuối ngày thì mình nhìn lại á, là những cái công việc mà mình cần phải hoàn thành thì nó lại chưa có xong. Đó, mình thấy là mình dễ bị xao nhãng bởi, kiểu như là, tin nhắn nè, rồi những cái video ngắn đó bạn, đó, rồi, hoặc là những cái, a, thông báo về, ờ, ờ, Shopee, rồi TikTok, những cái mạng xã hội đó. Đó, kiểu như á, là nó cứ liên tục xuất hiện á, làm mình không thể nào mà tập trung được. Ngoài ra nữa nha, mình thấy là do mình bị overthinking hay cái gì đó, kiểu như là, mình nhìn thấy một cái dòng trạng thái đi, hoặc là một cái bài đăng nào đó của crush, hoặc là của người yêu cũ của mình ấy, thì mình lại suy nghĩ, lại tiếp tục về nó, ừm, ừm. Mình cứ cuốn vô hoài, hoài, hoài luôn. Là, kiểu như là, mình biết nha là mình cần phải làm việc sâu nè, cần phải tập trung vào cái công việc nha, nhưng mà mỗi lần bắt đầu á, thì mình lại không có duy trì được lâu. Ờ, cho nên nà mình không biết làm sao để mà bớt xao nhãng và làm việc hiệu quả hơn ấy bạn.
Ừm. Ờ. Ờ. <laughs> Ừm. Ừm. Rồi, bị cuốn vô, ờ, ừm. Ừm. Là á bạn bị xao nhãng ngay trong lúc làm ở văn phòng luôn, hay là chỉ khi nào bạn ngồi một mình thì mới bị xao nhãng?
Mình thấy là cả hai luôn á, kiểu như á, là ví dụ nếu như mà mình ở văn phòng nha thì, ờ, ừm, kế bên là những đồng nghiệp của mình nè, thì cũng hay nói chuyện, đó. <laughs> Rồi khi mà mình tập trung ừm, đúng rồi, mình cũng hóng chuyện lắm bạn ơi. Còn khi mà mình về nhà á thì bạn biết rồi, mình đang làm nhưng mà cái điện thoại của mình nó "ting ting" một cái thôi là mình sẽ ngay chụp lấy cái điện thoại, rồi trả lời liền ngay lập tức luôn, hoặc là xem thử là hôm nay có thông báo gì nè.
Ôi trời! Ừm. Ờ, rồi, cũng hóng hóng, phải hông? Ừm. Ờ. Đó, là ưu tiên cái thông báo hơn. <laughs>
Đúng rồi, kiểu vậy đó. Kiểu, mình rất là đau đầu về cái việc đó luôn.